Eee, şöyle: Eee, mesela şu an İtalyanca ve İngilizce çalışıyorum dediğim gibi ders programı gibi, eee, ama, emm, mesela ben yakın zamanda da mezun oldum. Eee, yine, işte, sınavlarımı vermem gerekiyordu. Eee, ders, eee, ders çalışmadığım, yani çalışmak istemediğim zamanlarda da ağlaya ağlaya çalışmıştım açıkçası. Gerçekten Evet, aynen öyle. Emm, ama onun dışında, eee, hani biraz daha, ımm, şey yapabiliyorum, daha sağlıklı yönetebiliyorum o süreçleri bıraktığımda telafi edebildiğim şekilde.
Hı hı. Evet. Hıı. Zorunluluk hissi. Hı hı. Hıı, çok güzel. Orada bir farkındalık da var, tabii, yani, bir şeylerin farkında olmak da önem taşıyor. Eee, peki günümüzde çok bir koşturma hâli, iii, mümkün. Hani insanlar çok telaşlıymış gibi e, "bir zamanım yok," eee, ifadesi var. Bununla ilgili ne düşünüyorsun?
<chuckles> Evet. Hı hı. Evet. <chuckles> Ya bunu, eee, duyunca benim aklıma şöyle bir, eee, sor şey geliyor: Bir, eee, böyle bir kısa video vardı. Bu insanlar nereye koşuyor diye. <chuckles> Yani o yüzden, eee, bunu düşünüyorum ve bence bunu herkesin sorması gerektiğini düşünüyorum. "Bu insanlar nereye koşuyor, ben nereye koşuyorum?" diye. Emm, belki, hani, zamanı iyi yönetemediğimiz için belki 1 saat boyunca telefonda, işte, Instagram'da atıyorum kaydırdığımız için, eee, zamanı yediğimiz için zaman kalmıyor yani. Aslında zaman her zaman var, eee, ama, işte, tuzaklara düşülüyor gibi sanki.
Hı hı. Hı hı. Evet. Peki se senin de kullandığın bir şey mi bu? Mesela, eee, işte, ailenden biri aradığında ya da neden aramıyorsun dediğinde, eee, ya da ertelediğin bir şeylerde "zamanım yok" der misin?
Hı hı. Hı hı. Yok, yok, bunu söylemem çünkü kendime dürüst olmam o zaman. "Ben ı zamanı yönetemedim." derim. Hı hı, bunu çok net, yani, benim için.
Hı hı. Hıı yönetemedin. Eee, evet, aslında bu da farklı bir bakış açısı. Peki neden bu kadar yaygın? Yani orada bir öncelik, eee, sıralaması mı var? Aslında zaman değil de konu öncelik mi? Hani belki de önceliğim yok mu doğrusu?
Hı hı.

Peki, ııı, bazen paylaşmak da gerekiyor. İşte, görev dağılımı ya da işte birilerine anlatmak ya da birilerinden yardım istemek. Yani, çok sıkıştığında, bir şeylerle ilgili telaşlandığında, işleri yetiştirme anlamında, ııı, ya da işte bir sınav sürecinde birilerinden yardım ister misin?
Evet. Hı hı. Hı hı. Evet, evet. Kendimi o konuda da eğittim daha önce. İşte, hani, iii, güçlü kadın, ııı, algım vardı kendime dair. Tamam, yani, işte, koltuğu da taşırım, onu da yaparım, işte, 3 gün de sürse kendi başıma yaparım gibi. Sonra dedim ki, "Hayır ya, bu böyle olmak zorunda değil." Iıı, işte, yardımı, yani, hani, ımm, karşı tarafla ilgili bir şey değil çünkü bu. İşte, karşı tarafa, "Ay, kendim nasıl görlür görülürüm?" falan. Ya dedim ki biraz daha, hani, kendime odaklanayım ve şu an yardıma ihtiyacım olduğunu kabul edip iletişime geçeyim. Paylaşmak, istemek, yardım istemek, her şey. Hı hı.
Hı hı. Evet. Hıı. Hıı. Yardım istemek bu noktada ve sana iyi gelen bir şeyi aslında takip etmek. Iıı, peki, iii, mesela beklentiler insanları strese sokuyor mu sence? Hani, aile beklentisi, ııı, iş beklentisi. Hani, bir şeyle ilgili stres duyup orada zamanın daralma hissini yaşar mısın?
Evet. Evet. Hı hı. Hı hı, evet. Bu da bence, emm, birlikte hareket eden 2 öge. Emm, beklentiler, hayal kırıklıkları, ııı, insan zaten oralardan, hani, normalde de ben bel E, tabii. Ya tabii ki çünkü, ımm, çünkü aslında her zaman ailenin, ııı, yani, ne olursa olsun çocuğun yanında olması gerekiyor. Hayal kırıklığı, e, biraz anne babanın, işte, emm, ki ben bunu kendi anne babamda da çok yaşıyorum. Onların belli başlı beklentileri var. Mesela ben bir bölüm okudum, e, o bölümle ilgili, eee, bir iş yapmak istemiyorum ve yıkıldılar resmen. Yıkıldılar. Evet. Ya, çok, çok ilginçti.
Hı hı. Hıı. Çok etkileniyorsun yani böyle bir durumda. Hı hı. Evet. Hımm, anladım. Peki, yeni bir başlangıç, yeni bir, iii, hani, senaryo muydu aklındaki, neydi? Hani onlara ne anlattın?
Hı hı.

Var, olur, ııı, aslında tavsiyelerim. Çünkü şöyle, benim bu aralar, eee, hiç zamanım yok gibi bir durum yok. Ooo, iş arama sürecindeyim, biraz daha, eee, esnek olarak kendim ayarlayabiliyorum, eee, ama çok yoğun süreçlerden de geçtim. Eee, bence, eee, işte zaman yönetimi, ııı, ve, eee, planlı olabilmeyi öğrenmek, eee, bunu g g gayet aslında 24 saatte verimli kılar. Hı hı.
Hı hı. Hımm. Çok güzel. Uygulayabilmek. Hı hı. Eee, peki, eee, yoğun bir dönemdeydin, şimdi biraz daha sanıyorum değerlendirme sürecindesin yani hem iş arama hem de biraz hayatı da değerlendirme süreci. Eee, bu noktada mesela biraz rutininden bahseder misin? Sabah gün senin için nasıl başlar? Zamanı gerçekten doğru değerlendirmek, senin için ne anlam ifade ediyor?
Evet. <chuckles> Aynen, aynen öyle. <chuckles> Hı hı. Eee, şöyle aslında, esnek olsam da, eee, hani, zaman konusunda işte yapacak bir şeyim yok gibi görünüyor falan, eee, ama kendime böyle, emm, küçük de olsa bir, eee, yapılacaklar listesi hazırlıyorum her akşam yatmadan önce, eee, ve aşağı yukarı onlara ne kadar artık, hani, sürekli aynı şeyleri yaptığım için, işte, eee, İtalya'da yaşıyorum, İtalyanca, eee, çalışıyorum bir bir buçuk saat falan. Eee, işte, İngilizce gramerime, eee, dikkat ediyorum, ona, eee, bir kitaptan çalışıyorum. Eee, ona da, hani, bir kırk beş
Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm, çok güzel aslında bir sistem var burada, bir denge var yani.
Evet, evet, evet, yani böyle, hani, neye ne kadar, ııı, zaman harcayacağımı da, eee, bilerek önceden yazıyorum, sonra böyle tik ata ata gidiyorum <chuckles> o gün. <chuckles>
Ha ha. Eee, peki mesela, hani, 1-1,5 saat bir İtalyanca 45 dakika, eee, bir İngilizceden bahsettin. Burada bayağı bir ders programı var, eee, aslında. Hı hı ders programı. E, peki, zaman zaman böyle yorgunluk hissi oluyor mu ya da, işte, iş iş arıyorsun, orada bir ister istemez beklenti oluşuyor. Eee, hani, bir iş bulma süreci de zor olsa gerek. Eee, bir yorgunluk hissettiğin oluyor mu?
Evet. Evet, evet, ders programı kesinlikle bu. <chuckles> Doğru. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Eee, evet, ki özellikle, eee, iş görüşmelerine giderken zihinsel olarak da, eee, beni yoruyor çünkü, emm, dediğim gibi burada insanlar, eee, İngilizce ile çok araları olmuyor bazen İtalyanlar'ın. O yüzden, benim İtalyanca'mın, İtalyanca'yla aramın çok iyi olması gerekiyor. Görüşmelerde de bu he keme eee, hemen kendini belli eden bir yerde zaten.
Hı hı. Evet. Hımm.